なるほど、うん、どんな反応だったんですか？うん。
はい。そしたら あ、もう移民の先生は、実のところ移民の先生は私より英語がちょっと悪いかもぐらいの方なんですけれど、あの技術者としてはちゃんとされた方なんですが。
はい。 あ、そうなんですね。 うーん。
「でもさ、君がうまいことを喋れなくても、失うものはないよね」って言ってくれて。
はい。 うん。 ああ、確かに。うわ。
うん。
なんかすごい素敵な一言ですね。はっとさせられるというか。
はい。 はい。
うん。どんなふうに思われていますか？うん。
なんで「失うものはないんだから、もう失敗しても経験値が増えると思って、行ってくればいいんだよ」って言って肩を押してくださったのでそれで、まあ、でも、面接もすることができたんです。
うんうん。ああ。 はい。 うーん、なるほど。なんかすごくその先生に相談して、なんか、こう、良かったのかなっていうふうに聞いている方は思ったんですけど、ご自身はどんなふうに感じられましたか？
はい。 はい。 そうですね、やっぱり、あの、割と、その、IT 科あの、私はシステム管理科に、まあ、留学してたんですけれど、やっぱりそう、手を動かす仕事ってとっても移民の方が多いんですよね。その、あまり流暢に喋れなくてもはい、言葉がちゃんと動かせればできるっていう。ん、はい、なので、みんな、その、何かしかの苦労をしていて、思わぬチャンスもあれば、まあ、思わぬ、まあ、バットラックていうか不運もあって、みんなそこを乗り越えて、まあ、ここにいるんだよなみたいなのは強く感じましたね。
うん。 うんうん。 はい。 うーん、そうですよね。うんうん。 はい。 うん。 はい。